あの、最近私今就職活動をしていて、あの、アドバイスをいただきたいんですけれども、なんか面接ではい、えっと、面接で結構条件とか、あの、じその、待遇提示の仕方をどうしようかなと思って悩んでるんです。
はい。 あ、はい、ぜひ。 うん。 うん。 あ、いいですね。その、やっぱ提示ってすごく大事だと思うんですけど、あの、今ってどういった段階の、もう面接を受け始められている段階ですか？
はい。 えっと、うーんと、夏に仕事が終わって秋から、あの、申込書を出し始めて、今、ほんとに、えっと、先々週ぐらいからあの
はい。 うん。 うん。
ああ、面接がどんどん入ってきて
あ、なるほど。うん。
はい、なんかその、ええと、実際その場所に行ってする面接もあるし、今増えてるのが、あのオンラインで、あの、こうズームとか使って、あの、面接するのが結構増えていて
うん。 はい。 ああ。 うん。 あ。 はい。
その時に、どこまで自分の、その、条件を言っていいのか悩んでます。
うん。 うん。 ああ。 そうですよね、面接って本当に、特に、あの、やっぱ転職活動って、やっぱね、今までの条件と、これからの条件とすごくやっぱ迷われる時期だと思うので、すごくね、慎重になってしまう気持ちがとてもよく分かるんですけど、やっぱ、こう、今の段階で、まあ、ね、お相手の方に、こう、条件を出すっていうところで、こう、自分からやっぱ出すのがしづらいのか、それとも、やっぱ、こう聞いて交渉をするのに、ちょっとどうしたらいいかっていうところの段階なのか。
うん。 うん。 うん。 うん、うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うーん。
そこはいかがですかね？
えっとその、なんか、くまあ、あの、だん団体っていうか、その会社とかにもよるんですけれども、なんか私が感じたのはやっぱり面接の人は、その、えっと、うそこの仕事に私がふさわしいかどうかを、決めあの、その点に、あの、集中しししてるかなって思ってるので。
うん。 はい。 うん。 そうですね。うん。
なんか、まあ、私としては、じあの、そういうなんかちょっと人事的なことは、面接では言わないようには今してます。なんかそういう雰囲気もあるので、どっちかというと、その、仕事ないい容と、あと自分の経験とか、あを話すことに集中してる感じですかね。
うん。 うん。 あっ。 うん。 うん。 はい。 うん。 あっ、なるほどですね。いや、でもあの、今の段階でね、そういったことを自分のね、経験とかを話されて、やっぱ、アピールっていうのはとてもね、あの、面接において大事なことだと思うので、それにね、集中されているっていうのはすごく、あの、いいことだと思うので、その段階はね、えっと、大丈夫だと思うんですけど。やっぱこの、先に進んでいく上で、やっぱりこう複数回面接があるようなね、会社さんだったりするのか、それともこう1回で決まったりするようなところかなのかで、こうね、最初に自分の条件を言うべきなのかとかね、こう、何回目の面接とかでそういった待遇条件の話になっていくのかとかあると思うんですけど、そういったところはやっぱ会社さんによっても違いますかね？
うんうん。 ううん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 はい、そうですね。なんかそういう、えっと、そうですね、本当に正社員みたいな感じで、その場所に行って面接するところだと、ほんとに面接官が数人いて、あの、話したりするので、なんかそういうところだと、もうなんかそういう条件とか、その、なんか福利厚生とかについてなんかの質問は、もう、うん、あの、その、人事部あったことはないですけど、人事部に聞いた方がいいのかなっていう感じはしてます。
うーん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 あ。 なるほどですね。確かに、あの、やっぱ1番最初のね、段階の複数いる面接だと、なかなか条件のことってやっぱ聞きづらいですし、まずはね、お互いがその仕事内容とかそういったところが一致するかを確認する場な気がしますもんね。
うん。 うん。 うん。 うん、そうですね。で、難しいのが、その、おんあの、小さい会社とかで、あの、オンラインで、しかも、あの、なこれが何回目の面接なのか、ちょっと明らかではないみたいなこううん、きあの事前にちょっと聞いてみようとしても、あの、ちょっと曖昧、あの、その、何回かメールで聞いてもなんかそのはっきりは、わわからないっぽい感じで
うん。 うん、うん。 はい。 うん。 ああ。 なるほど、はい。 うん。 ああ。 はい。 ああ、そういうこともあるんですね。うーん。
はい、それが非常に困っております。
そうですね。うん、ちょっと困りますよね。その、やっぱこちらとしても、やっぱ面接って、やっぱ一般的にはこうね、会社さんが採用するって捉えられがちな気はしますけれども
うん。 うん。 うん。
でも、どちらかというとこちらにとっても人生を決めるものですので、こちら側からもね、面接っていう気持ちのスタンスで、こう、あの、少しこうなんだろう
うーん。
こう引いて引いてじゃなくて、こちらからもやっぱり、そういうところははっきりしていただかないとっていうのは、こうね、スタンスとして強く持っていってもいいのかなとちょっと思ったんですけど、そこはうん。
うん。 そうなんですよね。ま、正社員とか、ほんとにフルタイムの仕事だとちょっと言いやすいんですけれども、結構、契約社員だとか、あとはパートとかちょっと
うん。 はい。 はい。 ああ。 うーん。
あの、短時間の、あの、対応だと
ああ、なるほど。 はい。
うん、そういう場合が多いかな。
うん。 ああ、なるほど。ちょっと、ま、立場的にも、まあ、少しちょっと弱いと言いますか、ね、うん、入ってからも、ま、その、上のね、一声で何か変わってしまいそうなね、ちょっと、あの、ま、弱いかなっていう立場のポジションだと、ちょっとそういう面接なんかも曖昧な感じがされるっていう感じなんですかね。
うんうんうんうん。 そうなんですよ。 うん。 ええ。 うん。 はい、なんか私の印象だと、そういう気がするんですよね。
うーん、なるほど。はい、うん。 あ、ちなみにじゃ、そういったね、印象の場所っていうところの、そもそものね、先方の提示している条件っていうのは、こう、ご自身の求めている条件とは合っていらっしゃるんですか？
うん。 うん。 うん。 合ってはいる、いや、うーん、だからその面接であの、あ、ん週何時間ぐらい働きたいですか？みたいに言われて、一応何時間って、うま、例えば週5時間ぐらいですかね、それは多すぎますか？少なげすぎますかね？って、 でもなんかこう、ま、じゃあちょっとその、ええと、なんかくちょっと家庭教師、オンラインの家庭教師みたいな感じの仕事だと、そのクライアントっていうかお客さんの方のにも、ん聞いてみないとわからないので、お待ちくださいみたいな感じで、にご濁される感じです。
うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 ああ。 はい。 うん。 ああ、あ。 なるほど、じゃ、うーんその段階でやっぱパートタイムってこうね、お互いに時間が大事なので、こちらもね、このぐらいの時間が確保されてないとやっぱ決めかねるっていうところありますもんね。
うん。 そうなんですね、ま、でも、あの、うん、い一応こちらの希望は言ってるんですけれども、おんそのお客さんのご希望もありますのでみたいな、感じで、はいはいはい。
うーん。 うん。 ああ、なるほど。うん、もしかするとね、その、やっぱ、こうこちらが伝えてる、その、希望通りの時間にできないっていうところをあんまりはっきり言えないのかなとかちょっと思ったので、こうそこはね、もし、ね、あの、行けるんだとしたら、その、やっぱこちらも、もしはっきりとわからない、こう、入ってみてからじゃないとそういう調整がつかないようなら、教えていただけるとありがたいです、とか、なんかこうね、こちら側もやはり、あの、生活やね、いろいろ、人生で大事な、やっぱお仕事決めですので、こちらとしてもやっぱ困るので、わからないならわからない、ま、分かるなら分かるで教えていただきたいっていう、はっきりとね、こう聞いてみるっていうのはいかがですかね？
うん。 うん。 うん。 はい。 うんうんうん。 なるほどね、あ、ま、そしたらじゃ、逆に、じゃ、あのう、おそのお客さんの時間帯におわおわえっと、合わせることもできますみたいな感じの方がいいんですかね？
うん。 うん。 うん。 あ、そうですね。もしも、あの、合わせられるのであれば、あの、こちらはこういった日数が希望でお客様の、えっと、ご要望のお時間にも柔軟に合わせられるので、その辺の詳細教えてくださいみたいな。 こう向こうも、あっ、この人は柔軟なんだっていう風に分かってくれる気がしますね。
うんうんうん。 うんうんうんうん。 ふん。 そうですね。わかりました。そういう風に言えばいいんだ。その、お客様の立場的な言葉を使っ
うーん。 はい。うん。 あ、そうですね。うん。
て、そあのお客様のご要望におあの、合わせますので、どうかよろしくお願いしますみたいな感じ。
うん。うん。 うん。 あ、うん、それはとてもいいと思います。
ああ、分かりました。じゃ、そういう感じで頑張っていきたいと思います。よう いいアドバイスありがとうございました。
<laughs> はい。 うん。 はい。 うん。 いえいえ、ぜひ頑張ってくださいね。ありがとうございました。